آآ دي بتبقى موجودة في ال في القاعة نفسها بتاعة ال الاحتفالية، وموجودة في ال في الجزء اللي في الألوان؟
لأ غير ال الفا ال الFUNNY PAGE و إمم إمم.
آه و وقبل كدهوة خالص بقى في الأول والناس لسه جاية مع أهلها بقى وكده، بيبقى في طبعًا ال الفوتو جرافرز بقى موجودين، بيصوروا بقى الشباب مع أهلهم والشباب مع بعض وال وكل الحاجات دي بقى، فهُم موجودين على مدار اليوم كلّه عمومًا يعني.
إمم. آه أنا افتكرت ممكن يكون مثلًا حاجة من الحاجات اللي ممكن تجذبهم، إن الدفعة كلّها ت هتتصور، يا جماعة تعالوا الساعة كذا، فكلّه لازم هييجي الساعة كذا لإن في صور تجمعكم كلكم فاهمني؟
مضبوط، ما هي دي هتبقى في الأول خالص بقى، يعني دي ال ال الفكرة ال
آه نخلّيها دي في الأول خالص بحيث إن آآ، إن اللي جاي آآ، هيفتقد ده، فلازم هييجي بدري.
الله ينّور عليكِ، فياخد الصورة كلّها بعدين يبدأوا الإحتفالية الجميلة و وتكريم ال الناس، بعد كدهوة بقى ال الاحتفالية اللي فيها الألوان والأغاني وكده يبقى كلّه انبسط. <laughs>
آه اللي هو فيها، هي تبدأ ب عارف اللي هي ال الت مش عارفة اسمها إيه اللي هي بتتلبس فوق الراس دي، بتاعة الم الخرجين.
أيوه ها ه هي الطقيّة دي <laughs> الكاب بتاع الخريجين تمام إمم.
أيوة هي الطاقيّة اللي أنت عارفها دي الكاب ده آآ كلكم ت هترموه بقى حرية بقى، اله أ و والانطلاق المعنى ال <laughs> المعنى الدرامي للFUNNY DAY اهو جبناه كمان.
أيوه الله ينّور عليكِ، وينطلقوا.

طيب أنا هاقول لِك على فكرة حلوة آه، هي فكرة حلوة بس هاقول لِك على حاجة آآ، يعني ممكن برضه تكون كويسة، إن إحنا نخلّي هو أنا فكرة الmix دي عاجباني، إن إحنا علشان نرضي الأطراف كلّها. ف آآ، الصبح هيبقى آآ، يعني الأحداث المهمة اللي أنتِ قُلتِ عليها هو آآ، تكريم الأوائل وبعدين توزيع الشهادات، فطبعًا يعني علشان نبقى متفقين هُم الأوائل كلّهم هُم اللي معترضين على ال ال ال الحفلة اللي هي الfunny و والألوان آه، وهُم عايزين بقى إيه ال الإحتفالية الهادية اللي بالليل، ف آمم، دُولت إحنا ممكن نخلّي إحتفالية آآ، تكريم الأوائل آآ، في أول آآ، الف ال اللي هو الساعتين بتوع بقى الألوان والDJ نبدأ بيهم، وبعدين في بقى م مكان واسع برّا القاعة اللي إحنا مختارينها في مكان ب واسع أوي برّا كدهوّة فيه نجيلة وكده، هُم بقى يبدأوا الإحتفال بتاعهم، وبعدين نسيب ساعتين أو
إيه رأي تمام. الfunny day أكيد. <laughs> طب هو الfunny day أصلًا آآ، إيه هي طقوسه أصلًا؟ عشان ممكن أ في ح في مشكلة دلوق
ولا أي حاجة. هاقول لِك، هُم بس بيشغّلوا DJ وبيبقى في ألوان، وبيقعدوا هُم بقى يتنططوا مع بعض ويحدّفوا بعض بالألوان ويكتبوا على تيشيرتات بعض ويتصوروا.
إمم. ما دي مشكلة، يبقى كده أنت لازم تكون عامل حسابك في لبس تاني.
أيوة ما أنا كنت لسه هاقول لِك بقى، وهنسيب ساعتين بين ال بين الاحتفالية دي أو بين ال ال التهييص دَوّة والحفلة بتاعة بالليل، بحيث بقى اللي عايز يغيّر اللي عايز يعمل أي حاجة، أ أو ممكن نعكسها. يعني نخلّي الاحتفالية التانية الوقورة الحلوة الهادية الصبح، وبعدين بقى اللي عايز يخرج بقى على ال برّا.
آه، صح، هنبوّظ أويو هدومنا بعد كده مش مشكلة. <laughs> صح فعلًا مو آه.
الله ينور عليكِ بالضبط، تفتكري كده هيبقى أحسن؟
آآ طب هي ال الphoto session اسمها والّا اسمها إيه؟ الphoto session صح؟ ف اللي هي إن أنتم تعملوا صور مع بعض ص صف صور الدفعة بقى ب في كافة أشكالها آآ، متحدد لها آه، يعني في كل حاجة موجودة طول الوقت.
آه، آه. دي بتبقى قبل الكل حاجة.

آمم، آمم، مش عارف أنا يعني خايف الموضوع إيه، خلاص يضِيق بيَّ اقول لهم خلاص نفُكِّنا <chuckles> من حفل التخرُّج ونوزع الشهادات كده <chuckles> نبعتها لكم بالبريد وهيبقى الموضوع بسيط يعني، بس هي ال <giggles> pdf بالضبط آه، آمم، فهي الفكرة اللي أنتِ قُلتيها حلوة بس يعني هو هيبقوا الإتنين في يوم واحد، يبقى يوم من الصبح كدهوّت آمم، يبقى يعني في dj بقى وناس تحضَر و و واللي عايز يحضَر الصبح ماشي، واللي عايز يستنّى ل بالليل بقى الحفلة والتكريم ماشي والّا يعن إن أنا مش متخيّل بصراحة إن الإتنين هيبقوا مع بعض إزاي، لإن الناس اللي هتحضَر الصبح هيقول لِك طَب ما إحنا عايزين التكريم في نفس اليوم، في نفس يوم ال الح يع أو في نفس وقت الحفلة يعني، ف فهيحسّوا بالإنحياز ناحية ال أ
إمم. لأ، خلّيها pdf بالمرَّة كمان. <laughs> آه فاهماك. بُص، هو أنت عشان تجبِر الإتنين، اللي هُم عايزين ي الأوبرا أو الم الف يعني آآ، آآ، يعني مجازًا نعتبرها الأوبرا آآ، اللي عايزين الشكل الرسمي أوي ده والس الناس اللي عايزة ت تقضّي يوم، آمم funny كده إمزِج الإتنين، بحيث إن أنت تجبِر دَوّة ييجي بالليل وده ييجي الصبح، لإن ممكن فعلًا صح زي ما قُلت إن الناس اللي جاية بالليل هتيجي بالليل بس أو اللي حابّة بالليل هتيجي بالليل بس والناس اللي حابّة الصبح هتيجي الصبح بس. ف في الحالة دي لازم ن نعمل أي mix بقى، نجيب مثلًا حاجة إجبارية بالليل وحاجة إجبارية الصبح، فالناس دي تيجي هنا والناس دي تيجي هنا، فقُل لي بالضبط كده الطقو الحاجات الإجبارية أو اللي هو إلزامي لازم ي ي مش الإلزامي طبعًا هو كلّها يعني ب بالإختيارهم يعني، بس قصدي هي مُغ مُغرية، لأ حاجة مُغرية أخلّي الناس ال اللي حابة فكرة الأوبرا تيجي الصبح وحاجة مُغرية تخلّي اللي بتوع ب الصبح ييجوا بالليل، بس مش عارفة برضه مش لازم يبقى الصبح أوي بقى على فكرة، <tsk> يعني عشان ما يبقاش فعلًا زي ما قُلت ده يوم طويل.
مضبوط، مضبوط. يعني الأحداث المهمة قصدي. طيب. إمم. يعني وقت الضُّهر كده أو العصر مثلًا، أها وهُم ساعتين وبعدين يبدأ الح الإحتفال الكبير أو ال أو ال الحفلة يعني قصدِك، صح كده؟
أيوه بالضبط، يبقى مثلًا كلّ واحد إمم. إمم. بالضبط آه، فاليوم ما يبقاش طويل عليهم وفي نفس الوقت في آآ، ج بدَل قل لهم مثلًا بدَل الإنتظار، إنتظار آآ الحفلة ال آآ لإن أكيد مش هتبقى بالضبط sharp مثلًا لو قُلت الساعة 19:00 هتيجي 19:00 أو هتبدأ 19:00، فقُل بأ فقُل لهم بدل الإنتظار وعشان
تمام. أكيد، أكيد، طبعًا، أكيد.
نكون كلّنا موجودين، اللي يتأخّر شوية ماشي، فإحنا هنعمل الfunny day ده، آآ من الساعة say 17:00 أو الس 16:00 فاللي جاي، جاي يعني أ يكمّل اليوم للآخِر فهييجي شوية، ييجي قبْلها ب بساعة ي يلحق ساعة مثلًا من الfunny day يلعس يلحق ساعتين وهكذا.
تمام.